Eee, biasanya ini sih, eee, pede sih Mas, kayak heeh, pede. Kalo misalnya saya tuh ada cerita lagi, saya dulu nggak bisa naik motor nih Mas, nggak bisa naik motor terus saya belajar naik motor. Nah, terus pasti kan awalnya takut ya, takut gagal, takut motornya kenapa-napa, takut sayanya kenapa-napa juga. Tapi harus, eee, pede dan, eee, satu lagi berani sih, berani mencoba dan berani gagal itu sih salah satu trik yang menurut saya itu cocok untuk, eee, saat belajar hal baru gitu. Mhm. Ada lagi nggak, Mas, kira-kira? Mhm.
Pede ya. Mmm. Oke oke. Iya iya iya iya. Mhm mhm. Iya iya iya. Betul betul. Mhm mhm. Mhm mhm. Ah, iya sih iya sih, betul betul. Emang Si kepedean itu ya, maka kalau misalnya tekad itu ngaruh banget ke kita gitu.
Mhm mhm. Mhm.